Zu Spiegeleiern. Also gut, zu Spiegeleiern, also entweder Spiegeleier auf Brot oder Spiegeleier mit Kartoffelbrei und Spinat finde ich lecker. Oder, ähm, also, ich lasse die die Eier, das ist ja super lecker, kennst du f bestimmt auch, wenn man so 'ne leckere Suppe gemacht hat, eigentlich fast egal, welche Suppe du machst. Und dann lässt du das Ei reinplumpsen und dann nur ganz kurz, ja? Und dann tust du's auf 'n Teller mit der Suppe. Und wenn du dann das Ei, äh, durchstichst, ne, dann zerläuft's so schön, ähm, ja, das das Eigelb raus, ne, das schmeckt dann richtig lecker in der Suppe. Das liebe ich auch. Also, das mache ich jetzt gerne mit Eier oder natürlich auch in 'nem Nudelsalat oder so, hm, paar Eier drin, das das geht auch auf alle Fälle, das ist auch lecker. Mhm.
Mhm. Okay. Mhm. Ja, es geht halt leider alles leider nicht so schnell, ne? Das, äh, braucht halt alles leider 'n bisschen Zeit. Ähm. <chuckles> Ja, aber so Spiegelei gehen ja schnell, also wenn du dann irgendwie so 'n Sandwich basteln kö könntest, keine Ahnung, was isst du sonst noch gerne? Paar Gurken, bisschen Salat drauf, irgendwie so was in die Richtung?
Ja. genau. Ja, genau. <chuckles> Stimmt. Mhm. Ja, das hört sich gut an, ja.
Dass du da irgendwie so dann einfach so 'n Spiegelei in die Mitte und dann, äh, ja, hast du deine kü deine kurze Mahlzeit? Genau.
Ja, dann so Käse, Salatgurke oder so. Ach ja, das das hört sich gut an. Doch. Und was hältst du von Mayonnaise zu fettig, oder? <laughs>
Nein, also ich ich bin ich bin da, äh, g ganz entspannt. Also Fett, äh, ist an sich nichts Schlechtes. Ähm
<laughs> Schmeckt halt, ne? Ist auch so 'n Geschmacksträger. Ja. Ja, lecker. Also das hört sich gut an. Das das nehme ich mir auf jeden Fall für morgen vor. Das, äh, werde ich auf jeden Fall ausprobieren und dann werde ich dir berichten. <chuckles>
Ja. Ja klar. Mhm. Ja, also, äh, wenn du wirklich penibel sein möchtest, achte bisschen drauf, dass das Eigelb nicht ganz gekocht wird, also dass so 'n bisschen zerläuft. Da sind auch mehr Nährstoffe enthalten und es schmeckt auch bisschen besser. Also ja, <laughs> aber, äh
Ja. Ah, ja. Mm. Mhm. Ah. Das sch besonders lecker. Ja, stimmt. Oh, das lieb ich auch. Das das darf ja nicht zu hart werden. Da ärgere ich mich schon, wenn ich so das auch das Sonntagsei mache und dann wird das zu hart, ne? Das, ähm ja, da fängt der Tag dann gleich mal gar nicht gut an. <laughs>
Aber ja, kannst du machen, wie du möchtest am Ende, ja. Mhm. <snorts> Ja.
Ah ja, super. Aber danke dir für die Tipps, gell? Ja. Und für's Zuhören. Schönen Abend, ja.
Ja, kein Problem, also, ähm Tschau.